Esatto, assolutamente questa è una buona idea sicuramente, sì. Anche perché, insomma, adesso che si avvicina un po' al periodo del Natale, ehm, diciamo in momenti sensibili, è quasi come se si acuissero le i sentimenti, le sensazioni perché vedi tutti che sono contenti, si preparano a Natale, la città si veste di lucine, e quindi ti sembra che intorno a te tutti siano felici, quando non sempre è così e quindi le i problemi possono sembrare ancora più grandi. È una buona idea questa della gita, sicuramente.
Ecco, a proposito del Natale, volevo proporti un rito alternativo del Natale, da fare con gli amici.
Mh. Ah bello, sì.
Ad esempio, potreste andare in un mega centri commerciali, ci sono ormai dappertutto, vi date un budget basso, e vince chi fa il regalo più divertente.
Mh-mh. Ah, questa è carina.
Vi separate all'i all'entrata del del centro commerciale, e vi ritrovate, non so, dopo 1 ora, 1 ora e mezza a fare un aperitivo, e vi scambiate questi regali buffi. Vince quello che, ovviamente, trova la cosa più strana, più più ridicola. Sì, e questo
Questa è una bella idea. <chuckles> È carina, è un'idea molto carina questa.
Ecco, potrebbe essere un rito da fare per il Natale alternativo, il Natale non Natale.
È il Natale non Natale, sì, anche, sì, è una bella idea. Perché, come dire, io, uhm, appunto, sapendo di questo periodo s mi stavo già preparando a fare un cenone tra amici, in cui avrei dovuto cucinare, preparare la casa, eccetera; però non è, ehm, una mia idea, diciamo, non è qualcosa che mi farebbe veramente piacere fare. Lo farei solo perché vorrei vederlo star bene, quindi forse l'idea del centro commerciale è meglio. <chuckles>
Certo, ma anche, secondo me, l'idea del cenone è fantastica. Poi sai, se, ehm, vestitevi a tema, non so, vestitevi a tema natalizio. Io verrei vestita da pacco ad esempio no, nel senso no nel senso, ehm, proponi esatto, oppure sai con gli i maglioni, quelli i maglioni brutti? Que esa ecco f magari datevi un tema, una cosa che faccia divertire, perché sai, ehm, adesso a parte i rapporti che poi vanno e vengono, però, secondo me, ehm, proprio gli amici, no, sono una sorta di paracadute, tu sei il paracadute di questo tuo amico in questo caso, no, che s'è buttato, però insomma lo stai un po' salvando. Quindi forse, con un pochino di leggerezza, riuscite a salvarvi entrambi, perché anche tu, non è che puoi puoi essere diciamo lo s la valvola di sfogo di tutto.
Mh-mh. Mh-mh. Carino. Sì, sì, sì, sì, c ehm, come dire, impacchettata. Stupidi, <chuckles> sì, certo. Mh. Mh-mh.